Itu yang, sekarang masih sedang berjalan gitu ya sekalipun ada kesulitan, nah yang sudah dicoba tapi gagal ada nggak Mbak? <chuckles>
Mhm. Mhm. <tsk> S eee, itu apa, eee, misalkan kayak pola makan diet gitu ya, kan sebenernya pengen heeh, kayak misalkan pengen kayak, eee, ngurangin nasi gitu misalkan kayak cuman makan kentang apa ubi gitu ama sayur gitu tapi ternyata, kayak masih lapar gitu. <laughs> Ini masih makan nasi itu yang, eee, susah lepas gitu sih. Gantinya nasi iya betul betul. <chuckles>
Apa ya. Iya oh ya, mhm. Iya. <laughs> Gitu ya, <laughs> iya. Heeh, gak bisa lepas dari nasi ya, <chuckles> itu yang namanya perut meronta-ronta.
<chuckles> Bener bener.
Jadi, eee, sampai saat ini tetap mengkonsumsi nasi ya? Mbaknya.
Iya bener susah gitu untuk dihilangkan.
Oke, benar benar.